Tapos, 'pag nasa labas naman, yun, marami kang choices. Pwede kang mag-fast food, pwede kang magkarenderya, pwede mo naman, ah, hanapin yung mga cravings mo kumbaga sa mga iba't ibang lugar, yung sabi niyo po kaninang kultura, yung mga pagkain na dito lang mahahanap. Saka, para sa'kin din, ang higit sa lahat parang kapag sa labas kasi, ano, 'pag may kasama po, 'no, social experience parang mas nakakapagkaroon ka ng time hindi lang sa sarili mo kundi naman sa time sa iba, sa kaibigan, sa pamilya, ganun, at yun, accessibility talaga, sobrang gaan, sobrang dali. At para naman sa lutong bahay, nasabi niyo na po lahat eh, parang yun nga mas healthy kasi alam mong ikaw yung nagluto, parang kampante ka na, ah, wa ginawa mo siya nang maayos, hindi ka magdududa kung saan ba 'to galing, ano ba ano bang sang kasangkap nito. Tapos, ayun, budget-friendly, in the long-term, 'no? Parang halimbawa sa 500
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Opo, opo. Mm. Hmm, mm. Mm. Opo, tama. Mm, tama po. Mm. Opo, opo. Mm.
ang dami mo nang nailuto, eh mm. Pero sa isang kainan parang samgyup palang yun eh, parang isang kainan palang. Oo, kulang na kulang pa yun sa isang kainan lang. Tapos yung 500 siguro mga nakakailang meal ka na dun, 'no?
Mm, buong magkamok Ako na, 'no? Mm, hindi kulang pa nga siguro minsan, 'di ba? Mm. Mm. Mm, tama, tama. Ah, dagdag ko lang, 'no, um, sa benepisyo sa pagkain sa labas din, 'no, ah, ayun nga, na sa na-mention mo yung yung ano, 'no, yung, ah, spending time with ano, family, 'di ba? So, dagdag ko pa eh, kapag kumakain sa labas siyempre, may ano, 'no, may parang ambiance yung lugar, di ba? So, nakaka-relax din kung iisipin. So, ayun, nag naisip ko lang din bigla, 'di ba?
Tsaka Mm. Mm. Hmm, mm. Parang pahinga po, 'no? Mm, tama. Kasi minsan nakakaumay din talaga na parang ulit-ulit nalang nangyayari sa pang araw-araw na buhay.
Ayun lang po. Mm, minsan hindi din makapag-decide, di ba, kung, "Ay, sinigang ba uli. Ay, adobo ba uli," ganiyan, ulit-ulit nalang minsan.
Mm. Totoo.

Sa'kin po, since parang ano work from home talaga ako
Mm.
ayun, parang lutong bahay madalas pero yun nga po, eh, minsan parang nakakatamad na din magluto tapos ak ano puwede naman bumili sa labas. So parang, ayun may mga panahon din talaga madaming pagkakataon na bumibili nalang sa labas kasi madali ayan na di ba, parang pagka bili mo puwede nang kainin, tapos puwede ka nang tumuloy sa'yong ginagawa ng walang iniisip.
Mm. Hmm. Mm. Mm, m mm. Tama po. Mm.
Pero para sa'yo, ano po kaya ang benepisyo ng pagkain sa labas kumpara naman sa lutong bahay? Kagaya ng nasabi niyo kanina?
Um, ah, ayun, eh, vice versa din po natin no so, ah, para sa'kin yung benepisyo ng pagkain sa labas no, ayun nga sobrang ano, convenient kung iisipin no sa dalawa kasi, ah, bibili ka na bibili ka na lang, di ba? Tapos ayan, ah, hihintayin mo lang saglit, may mga ano din 'no restaurant na ayun yung fast food chain, ayun, ah, o-order ka lang ta's agad na dadating, ganon. So pinaka ano siguro, ah, parang malakas na malakas na ah, a advantage ng pagkain sa labas ay yung pagiging konbinyente. Tapos ayun iba-iba din yung putahe kasi, ah, hindi lahat no mm, hindi lahat ng iba-ibang kultura, iba-ibang putahe mula sa ibang region, eh, na nabibili mo no 'pag kumakain sa labas kumpara sa lutong ulam no, ah, parang, ah, na-stuck ka lang sa ano mga alam mong recipe, di ba? Um, sa benepisyo naman sa ano no, lutong ulam di ba, so hindi natin may ano maitatanggi, di ba, na mas mahal talaga yung pagkain sa labas kaysa sa ano lutong ulam. So mm, so pinaka naisip ko kapag lutong ulam, kapag benepisyo niya, eh, ayun, ah, puwede kontrolado mo yung sangkap, sa sustansiya alam mo na masustansiya siya, um, alam mo siya na ayon, malinis dahil ikaw nga yung nagluto, um, tapos, ah, masisigurado mong masarap kasi ayun nga ikaw yung kumokontrol nong sahog tapos ano pa ba, ah, ayun likas na mas mura kasi nga, ah, sa palengke ka madalas bumibili, ayun madalas pa kapag suki ka na may discount pa kumbaga. Oo, so ayun yung naiisip ko na mga benepisyo, sa iyo ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Yun may variety, mm. Mm. Oo, totoo po yun. Totoo po yun, magastos no? Mm. Mm. Mm. Tama po. <laughs> Totoo po yun. Ayun po para sa'kin kagaya ng sinabi niyo yun nga convenience, kasi hindi na kailangan magluto, tapos higit pa dun siyempre pagkakain mo, kailangan pa maghugas, kailangan pa i-prepare yung mga ingredients kumbaga, mga
Mm. Mm. Mm.

Ayun po. Kagaya ng sabi ko parang dito naman ako sa ano ko, sa sa bahay, parang ano talaga, 'pag, ah, lutong bahay. Kas kasi hindi abala sa trab hindi abala sa trabaho lalo na kung parang nai-prepare na nga po kagaya ng sabi niyo ng bago pa magsimula yung linggo 'no? Parang mas praktikal talaga.
Mm. Mm. Mm. Mm.
And yung tipid hindi maikakaila na sobrang makakatipid. And sa kalusugan din kung parang parang ano ka po, parang conscious ka sa health mo, maganda din talaga na alam mo kung paano mo ginawa, paano mo prinoseso, ano yung mga ginamit mo kasi may kontrol eh.
Mm, tama. Mm. Mm. Tama, tama.
Pero pakiramdam ko, hindi din naman hadlang para kumain sa labas paminsan-minsan siguro or kapag ano, parang balanse lang talaga. Kasi, kailangan din po natin i-celebrate, eh, 'di ba? May mga panahon na, ay kailangan natin kumain ng masasarap, kailangan natin hindi mapagod, kailangan natin kumain ng walang ibang iniisip, walang mga ibang hugasin, 'di ba po? Ayun. Depende din sa mood, sa panlasa, kasi may mga araw na specific talaga, eh, kung ano yung gusto nating kainin.
Mm. Mm. Mm. Mhm. Mm. Tama, tama. Mm, enjoy mo lang. Mhm. Mhm, tama, tama.
Ang pagpili siguro po sa pagitan ng pagkain sa labas at lutong bahay, nakadepende siya sa iba't ibang ano, eh, mga aspeto. Yun nga, kagaya ng oras, budget, kalusugan. Siguro dahil mas convenient ang pagkain sa labas, mas mainam pa rin na minsan, eh, piliin pa din natin yung mga lutong bahay. Kasi balanse talaga ang kailangan sa huli eh. Ikaw po? Ano pong takeaway niyo naman dito sa ating pag-uusap?
Mm. Tama, tama. Mm, mm. Mm. Tama. Mm. Mm.